ขออนุญาตจะปรึกษานะคะ คือตอนเนี้ยเราเองอะค่ะ ได้ทำธุรกิจตัวหนึ่งขึ้นมา แล้วมันเป็นสตาร์ตอัปที่ พ เราอะกำลังเริ่มต้นทำ เราก็คาดหวังกับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจตัวแรกของเราอะค่ะ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกกดดันจากความที่เราอะคาดหวังไว้อะค่ะ เราก็เลยจะต้องมาปรึกษาว่า เราควรจะต้อง ปรับอารมณ์และความรู้สึกของเรายังไง? ที่จะทำไม่ให้เราอะเกิดความเครียดจาก การที่เราอะไปกดดัน มันทำให้ เอ่อ กระบวนการในชีวิตของเราอะ มัน เขาเรียกว่า เอ่อ แปรปรวนไปหมดเลยอะค่ะ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ แล้วตอนเนี้ยที่เราบอกว่า อ่า ชีวิตเราเนี่ยมันแปรปรวนไปจากความกดดันเนี้ยค่ะ ลองยกตัวอย่างสถานการณ์ หรือว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
อย่างกดดันเลย อันดับแรกอะค่ะ มีผลต่อชีวิตประจำวันของเราเลย ก็คือว่า เอ่อ เราก็จะอยู่กับเนื้องาน ด้วยความที่เราก็ลงทุนไปหลายสตางค์อะเนาะ เราก็อยู่กับเนื้องาน มันก็เลยทำให้เราอะอยู่กับตัวงานมากจนเกินไป สุดท้ายอะค่ะในความกดดันนั้นเนี่ย มันก็เลยทำให้เราอะเกิดความเครียด
อือฮึ ค่ะ อืม
เออ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ บางทีอะ ทานเสร็จแล้วแบบ ก็แบบขอโทษนะ มันก็พุ่งออกมาอะ
ค่ะ อืม ค่ะ อันนี้ก็ถือว่า กระทบกับสุขภาพพอสมควรเลยนะคะเนี่ย
อืม มัน ใช่ มันทำให้เราอะ มีผลต่อชีวิตประจำวันของเราเลยทันทีอะค่ะ ด้วยความที่เราอยู่กับมัน แล้วคำว่ามีผลต่อชีวิตประจำวัน ก็คือ อย่างเช่น ปกติอะเช้าเราต้องทานข้าว เราก็ลุกขึ้นมาทำงานหาข้อมูลของ สตาร์ตอัป ของเรา อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะมาทานข้าวอีกทีหนึ่งอะ ก็คือตอน 11 โมง
อืม ค่ะ ค่ะ
หรือบางทีอะมื้อแรกของเราอะ บ่ายโมง แบบเนี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อืม
อืม มันเลยทำให้รู้สึกแบบกดดัน พอกดดันปุ๊บ มันไม่หิวอะ พูดตรง ๆ หรือบางครั้งเนี่ยมันหิว เคยเป็นแบบอารมณ์แบบเนี้ย หิวแต่ไม่อยากกินน่ะ แล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรอะค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ พอจะเข้าใจแล้วค่ะ แล้วก็รู้สึกเห็นใจคุณมาก ๆ เลยนะคะ กับการที่ต้องเริ่มต้นธุรกิจน่ะค่ะ แล้วก็ด้วยความที่ลงทั้งทุน ลงทั้งแรงไปแล้วอะนะคะ ก็มีความคาดหวังที่จะให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มกระทบกับสุขภาพแล้ว แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการทานอาหารด้วยนะคะ ที่ทานไม่ตรงเวลา เนื่องจากว่า เราอาจจะยุ่งด้วย แล้วก็เกิดความเครียดด้วย อันนี้เนี่ยอยากจะให้ระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งอะนะคะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย เอ่อ มันก็จะไปกระทบกับ อ่า ร่างกายเราในภาพใหญ่อะค่ะ แล้วก็อาจจะกระทบกับการทำงานของเราด้วย ทีนี้เนี่ย อยากจะสอบถามนิดหนึ่งอะค่ะว่า ความกดดัน ความกังวลของเราอะค่ะ พอจะแยกออกเป็นเรื่องได้ไหมคะว่า เราอะกังวลเรื่องอะไร? เช่น เอ่อ กลัวเรื่องรายรับของธุรกิจนะคะ ที่ยังไม่เพียงพอ หรือว่ากลัวว่า ถ้าเกิดว่าธุรกิจไม่เติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ย คนจะมองว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่ง หรือว่าไม่ได้ชำนาญด้านนี้ หรือว่า เอ่อ กลัวที่ว่าจะตัดสินใจผิด แล้วก็ เอ่อ เสียเงินทุนไปอะค่ะ ไม่ทราบว่าพอจะแยกแยะได้ไหมคะว่า เป็นความกลัวแบบไหนอะค่ะ?
อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ จะบอกว่าสิ่งที่คุณพูดอะ เหมือน คุณนั่งอยู่ในใจเราเลยอะค่ะ
อืม
ทั้ง 3 ส่วนเลย ซึ่ง สิ่งที่ ถ้าพูดเอาเป็นว่า เราเรียงลำดับแล้วกันเนาะ ถ้าลำดับเลยอะ อันดับแรกเรากลัวว่า สิ่งที่เราคาดหวังไว้อะ มันไม่ คือธุรกิจของเราอะ เรา สิ่งที่เราคาดหวังคือธุรกิจของเราอะเดินหน้าต่อได้ มีลูกค้า มีออเดอร์เข้ามา สิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือ
ค่ะ อะ
ไม่มีออเดอร์ ไม่มีลูกค้า พอไม่มีออร์เดอร์ไม่มีลูกค้า มันก็จะตามมาในเรื่องของค่าใช้จ่าย เพราะว่าเรามีลูกน้อง แล้วมันก็จะตามมาด้วยเรื่องของ เอ่อ เงินที่เราอะค่ะ ลงทุนไป
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม
เออ อันนี้แหละค่ะ นี่แหละมันคือเป็นแรงกดดันชั้นเยี่ยมของเราเลยอะค่ะ แล้วที่สำคัญคือเงินเนี้ยมันเป็นเงินก้อนสุดท้าย ที่เราเอามาลงทุนในธุรกิจนี้ ซึ่งเราลาออกจากการประจำและลงมาทำธุรกิจนี้ มันเหมือน เขาเรียกว่าอะไรนะ ภาพเหมือนคนที่แบบ คือฉันไม่มีที่ถอยอะ นึกภาพออกใช่ไหม? เขาเรียกอะไรนะ หลังชนกำแพง เออ ประโยคแบบนี้
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ๆ อา หลังจาก หลังชนกำแพงค่ะ อืม
ใช่ นั่นแหละค่ะ ตอนเนี้ยอารมณ์ของเรา ความรู้สึกของเรา เรารู้สึกแบบนี้ ต่อให้เราเก่งหรือไม่เก่ง แต่เราต้องสู้ เพราะหลังเราชนกำแพงแล้ว เราไม่มีทาง เราไม่มีที่ที่จะถอยแล้ว คือถ้าเราถอยนั่นหมายความว่า ธุรกิจนี้มันก็จะล้มไปเลย แล้วความคาดหวังเนี้ยมันไม่ได้คาดหวัง ธุรกิจเนี้ยมันไม่ได้คาดหวังเฉพาะตัวเราคนเดียวอะค่ะ มันก็ยังมีคามคาดหวังของลูกน้องของเราอะ อีก 12 คนที่เข้ามาส่วนเกี่ยวข้อ เพราะเขาต้องลาออกจากงานอื่น เพื่อที่จะมาทำงานกับเรา แล้วถ้าธุรกิจของเรามันไปไม่ได้ พวกเขาเหล่านั้นก็ต้องตกงาน สุดท้ายเราก็จะเป็นคนที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยตกงาน ซึ่งทุกคนมีครอบครัว มีภาระ มีความ เขาเรียกว่า มีภาระ มีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นน่ะค่ะ มันก็เลยเป็นแรงกดดันเรา แล้วลูกน้องของเราเอง เขาก็คาดหวังว่าธุรกิจมันไปได้ มันจะโตและเขาก็จะได้โบนัสกับความเจริญเติบโตของธุรกิจของเราด้วย กลายว่าเราแบกความคาดหวังของธุรกิจตัวเอง ของลูกน้องตัวเอง เข้ามาเป็นตัวองค์ประกอบเลยอะค่ะ
ค่ะ อืม อืม อือ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ พอจะนึกภาพออกแล้วค่ะ นอกจากความคาดหวังของตัวเองแล้วเนี่ย ยังมีความคาดหวังของลูกน้องอีกหลายคนอะนะคะ ซึ่งเขาก็มีภาระค่าใช้จ่าย แล้วก็มีความหวังในเรื่องของรายได้เนี่ย ทำให้เรายิ่งเพิ่มความกดดันไปกันใหญ่เลย แล้วก็รู้สึกว่า กลัวพลาดนะคะ แล้วมีความเครียด ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แล้วก็เข้าใจได้มาก ๆ เลยนะคะ แต่ว่าตอนเนี้ยอะค่ะ เราอยากให้ลองแยกเรื่องระหว่างความคาดหวังอะค่ะ ออกจากความเป็นจริงก่อน เพราะว่า อ่า การทำธุรกิจอะนะคะ อืม มันยากมากเลยค่ะที่เราจะตั้งมาตรฐานเอาไว้ว่า มันจะต้องปังตั้งแต่เดือนแรกอะค่ะ การทำธุรกิจบางครั้งเนี่ย ในเดือนแรก ๆ เนี่ย มันก็เป็นเหมือนการลองผิดลองถูกก่อนอะนะคะ แล้วก็ เอ่อ ฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราตั้งความคาดหวังว่า มันต้องสำเร็จเลยตั้งแต่แรกหรือว่าต้องมีลูกค้าเข้ามาเลยเนี่ย บางครั้งเนี่ยพอมัน อ่า ไม่ได้ตามเป้าที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่ที่วางไว้ ก็จะเกิดความท้อใจอะนะคะ ฉะนั้นเนี่ย อาจจะ อ่า อยากแนะนำให้ลองให้เวลาของธุรกิจเขาได้เติบโตด้วยอะนะคะ แล้วก็ตั้งเป็นเป้าหมายเป็นขั้น ๆ เอาไว้อะค่ะ อย่างเช่น อ่า สัปดาห์แรกเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าลูกค้าเนี่ย ขั้นต่ำ 3 คน อย่างเงี้ยค่ะ คือเราไม่ต้องตั้งแบบว่าให้มันใหญ่มากไว้ก่อน อ่า เราดูว่าเป็นภาพเล็ก ๆ ก่อน 3 คนไหวไหม? ถ้าเกิดว่า 3 สัปดาห์แรกเนี่ย เรามีลูกค้าเข้ามาตามเป้าหมายเล็กที่เราตั้งไว้ มันก็จะได้มีกำลังใจอะค่ะ แล้วก็ อ่า มีความคิดที่จะขยายเป้าหมายให้มันกว้างออกไปเนี่ยได้ง่ายขึ้นน่ะค่ะ อ่า หรือไม่ก็อาจจะแบบว่า ทดลองโพรโมชันน่ะ อ่า สักระยะ 1 สัปดาห์แรก อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ลงโพรโมชันไปก่อน แล้วก็ลองดูว่า เอ๊ะ ถ้าเรามีโพรโมชันนี้แล้วเนี่ย มัน อ่า ดึงความสนใจของลูกค้าได้ไหม? เพราะบางทีเนี่ย มันไม่ใช่เพราะว่าสินค้าเราเนี่ยไม่น่าสนใจหรือว่าสินค้าเราไม่ดี แต่มันเป็นเพราะว่าลูกค้ายังไม่รู้จักสินค้าของเราอะค่ะ ฉะนั้นน่ะ อยากให้เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ก่อนแบบเนี้ยจะดีกว่าไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อ๋อ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ ก็ยังไม่ได้วางแผนถึงตรงนั้นน่ะนะคะ ซึ่งแบบตอนนี้เองอะค่ะ มันอยู่ระหว่างของการเริ่มต้นผลิต แล้วก็วางแผนเรื่องของตัวโครงสร้างของการตลาดอยู่เลยอะค่ะ เรา เรายัง แล้วก็อีกอันหนึ่งตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ ก็คือทำ marketing research อะค่ะ เรื่องของ เขาเรียกว่า ปัจจัยร่วมพฤติกรรมของผู้บริโภค แล้วก็เรื่องของการซื้อซ้ำ อย่างเงี้ยค่ะ ณ ณ ตอนนี้นะคะ เราอยู่กระบวนการตรงนี้ แต่ว่าถ้าถามว่า เรามีเงินที่จะต้องประคองตัวเอง ถ้าออเดอร์มัน มันยังไม่สามารถ รายได้ที่มันเข้ามายังไม่สามารถเลี้ยงธุรกิจได้อะ เราสามารถอยู่ได้อยู่ที่ 1 ปีอะค่ะ ในวงเงินของเรากับหุ้นส่วนที่มีกันอยู่ ณ ตอนนี้อะค่ะ ซึ่งตอนนี้เองอะ มันน่าจะอยู่ในช่วงที่ ที่เรากดดันมากเลย คือมันอยู่ในช่วงของการลงทุนที่กำลังจะก้าวของก้าวแรกนี่แหละค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม อือ แล้ว ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ ที่คุณน่ะวางเงินทุนเอาไว้ที่ ให้สามารถเนี่ย ประคับประคองกิจการไปได้ถึง 1 ปี เพราะว่าในระหว่าง 1 ปีนี้เนี่ยค่ะ เราก็จะได้มีเวลา อ่า ทำการ รีเซิร์ช นะคะ แล้วก็พร้อมกับทำ อ่า เหมือนวิเคราะห์นะคะ ผลิตภัณฑ์ของเรา วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเราในระยะเวลาเนี้ย คิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการพัฒนางานของเราอะนะคะ ซึ่งเรามอ เป็นการวางแผนที่ อืม เริ่มต้นได้สวยทีเดียวค่ะ ทีนี้เนี่ย เอ่อ ประเด็นสำคัญเลยเนี่ย คือเราก็คงต้องหาวิธีที่ทำให้ลูกค้าเขาเห็นเราเนาะว่า เรามีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้อะค่ะ แล้วก็เจาะเน้นประเด็นว่า อ่า สินค้าของเราเนี่ยคืออะไร สามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรในชีวิตให้ลูกค้าได้ หรือว่า เอ่อ เหตุผลสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า ทำไมถึงต้องซื้อจากเรา? อย่างเงี้ยค่ะ เราก็พยายามหาจุดเด่นเนาะของผลิตภัณฑ์เรา เพื่อที่จะโปรโมทออกไป แล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ย แนะนำว่ามีรีวิวนะคะ อ่า ผู้ใช้จริง ซึ่งผู้ใช้จริงในที่นี้เนี่ย อาจจะยังไม่ใช่ลูกค้าที่มาซื้อของเราก่อนก็ได้ แต่เราอาจจะแจกให้คนใกล้ชิดนะคะ ญาติ เพื่อน ๆ เพื่อนพ้องเราเนี่ยค่ะลองใช้ แล้วก็ช่วยรีวิวให้เราตามจริง อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะได้พอเป็น เอ่อ สิ่งที่เราจะโพรโมตได้ด้วย คือถ้าเกิดว่าเราทำแบบเป็นขั้นตอนไป แล้วก็พยายามไม่กดดันตัวเองมากเกินไปอะค่ะ แล้วก็อธิบายกับลูกน้องว่า ตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่ ในขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 เราจะเติบโตไปยังไงอะค่ะ แล้วก็ความสำเร็จเนี่ยมันจะมาตอนขั้นที่เท่าไร ลูกน้องก็จะได้ไม่ ไม่กดดัน แล้วก็ไม่คาดหวังกับเราเร็วเกินไปอะค่ะ
อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ก็ขอบคุณในคำแนะนำอะนะคะ เพราะว่าเราคิดว่า เราคงจะต้องปรับอีกพอสมควร แต่ว่าอย่างน้อยวันเนี้ยเราก็ถือว่า เราก็ได้แนวคิดในอีก 1 อย่างในสิ่งที่เราเองอะ เราก็ยังไม่เคยคิด แล้วก็ยังไม่ได้คาดหวังถึงตรงนี้อะค่ะว่า แรงกดดันนั่นล่ะค่ะ มันก็เลยทำให้เราเองเนี่ย หันกลับมามองว่า เราจะทำยังไงต่อเพื่อที่ให้มันน่ะ ไปได้ตามความคาดหวัง แล้วก็สิ่งรอบข้างที่มีแรงกดดันให้เราเดินต่อได้อะ ยังไงเราก็ต้องขอบคุณในคำแนะนำดี ๆ เช่นนี้นะคะ ขอบคุณมาก ๆ เลยอะค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ ยินดีค่ะ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ธุรกิจไปได้ดีนะคะ สวัสดีค่ะ